ああ、それは怖いわ。うん。
うん、だからあのバーベキューは怖いって思いますけど。うん。
<laughs> だから、本当に冷蔵庫にからそのまま持ってって焼かないと、それかなんかこうあの、アイス-アイス、あ、何て言うのかな、アイスパックみたいなのに入れて、あの、いかないと、クーラー、クーラーに入れて持っていっていかないと。それでそのまま焼かないと、そこにそのまま長い時間置いといたらまずいですよ、絶対。